Ah, mira, pues, gran pregunta, la verdad es que hay hay varias. En sí, mira, vamos a empezar por lo simple y lo obvio. Siempre, siempre, siempre debo de llevar una mochila. Porque sí me ha pasado <chuckles> que luego salgo, me aventuro a decir: "Ah, pues, voy rápido aquí, a tal lado", ¿no?, y y, de repente me compro algo o no sé, de de repente me dio por pasar a un súper y ya tengo que traer todas las cosas cayéndose de las manos porque se me desborda. Entonces, ya a partir de que me pasó mucho, eh, ya siempre procuro, sí o sí, salir con mochila, aunque la lleve, literalmente, vacía, eh, siempre, siempre llevar Sí, sí, sí, justo por si en algún momento se me pega algo, pues vaya, ya tengo dónde echarla. Eh, también algo que no me puede faltar, pues, ah, evidentemente, creo que, como buen adicto a la tecnología, mi celular, eh, audífonos, yo no vivo sin música.
Okey. Una mochila, muy bien. Claro. <chuckles> Con pocas cosas, ¿no? <chuckles> Claro. Sí, se ha vuelto una una necesidad, ¿no? El el el teléfono, por ejemplo.
Sí, sí, sí, sin lugar a dudas, eh, creo que puedes hacer muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, lo utilizo para tanto para escuchar música, te digo, soy soy bastante adicto a la música, pero también lo lo utilizo para yo tengo cámaras aquí, en mi casa, y tengo 3 perros. <chuckles> Entonces, eh, tengo como que ese apego de de estar checando que es estén bien porque, pues, son medio medio intensos. Entonces, sí o sí
Muy bien. Okey. Okey. Sí, pues, por cuidado, ¿no?, de ellos.
Ajá, sí o sí, siempre llevo mi celular y estoy como checando constantemente las cámaras. Supongo que también un suéter nunca puede faltar, nunca sabes cuándo Sí, sí, cuándo te va a faltar o algo así, pues mejor llevarlo, ¿no?
Un suéter, sí, esa es buena. ¿Has hace hace mucho frío en tu ciudad o o por temporadas?
Am, por temporadas. Sí, la verdad es que, por ejemplo, hasta yo yo vivo en Ciudad de México, entonces, eh, en estos días e estuvo haciendo como muchísimo calor y, literalmente, de de ayer a hoy, ya todo totalmente frío. Pero si te soy sincera sí, sí, sí, si te soy sincero, la verdad es que hay un tema ahí, es que siempre llevo un suéter y siempre se lo terminaba quedando mi esposa, porque ella nunca carga suéter, siempre se le olvida. Entonces, pues, justo, es como llevarlo, pero, eh, en la inmensa mayoría de los casos no es para mí, sinceramente.
Muy bien. Muy bien. ¿De verdad? Okey.